Biz, eee, yaklaşık 5 sene önce Almanya'ya taşındık ve, eee, bu 5 sene içerisinde ben kendimi geliştirici pek bir şey yapamadım açıkçası. Çünkü 2 tane çocuğum var ve, eee, eşim çalışıyor. Hem eşimin, eee, çalışma koşullarını, emm, yani, daha rahat ib eee, devam edebilmesi için, hani, çocukların sorumluluğunu daha fazla aldım. İşte, ev işleri, eee, konusunda, hani, eee, bütün, eee, bu görevler görev dağılımında, hani, ben, eee, bana daha ağır, eee, görevler, eee, kaldı. Derken, eee, 5 sene geçti, eee, ama şimdi çocuklarım, eee, okullu oldular ve artık, eee, ben kendi kendime, eee, hani, kendimi geliştirme anlamında o alanı, ııı, artık, eee, bulmuş durumdayım. Ama gel gör ki, eee, başlayamıyorum, yani hep böyle bir sonraki ay, eee, Almanca kursuna başlayacağım, işte, şimdi şunlar, şunlar bir bitsin, işte, ehliyeti dönüştürmem gerekiyor, ehliyet kursuna başlamam lazım çünkü zaten, emm, uzak bir semte taşındık, eee, merkezden ve, hani, ehliyet şart, yani, araba kullanmam gerekiyor, yani, otobüs seferleri var ama böyle saatte 1 falan. Hani, akşam vakitleri olduğu zaman eve gelmem biraz daha zor toplu taşımayla, o yüzden ehliyet de önemli bu noktada.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Süper. Hı hı. Anladım.
Ama böyle sürekli erteleme durumundayım, yani, s bilmiyorum arkasında ne var bunun, eee, bir türlü başlayamıyorum, hani, bir adım atsam belki devamı gelecek ama, eee, kendimi, emm, yani, bu konuda biraz, eee, cesaretsiz görüyorum açıkçası.
Tabii. Anladım, ya, şimdi ev işleri, Almanca öğrenme ve ehliyet gibi konulardan bahsettin. Şimdi, bu konular ilk bakışta, hani, basit görünse de, hani, zihinsel olarak gerçekten yorucu olabilir. Çünkü bu tür görevler, hani, net bir bitiş hissi vermiyor, sürekli devam ediyor ve hata yapma ihtimali de barındırıyor. Eee, zamanla, hani, bu durum belki de sen de, hani, "nereden başlayacağımı bilmiyorum." hissine de, ardından da tabii ki dediğin gibi ertelemeye dönüşebilir. Eee, erteledikçe görevler büyüyor, büyüdükçe başlamak daha da zorlaşıyor. Belki farklı görevler geliyor. Hani, bu döngü birçok insanın aslında yaşadığı, hani, utanç ya da yetersizlikle ilgisi olmayan aslında çok insani bir süreç. Hani, ben de sana, ııı, bu konuda aslında farkındasın, onu söylemek isterim. İii, birkaç soru sormak istiyorum. Şimdi, hani, Almanca, ehliyet ve ev işlerinden bahsettin. Sen şimdi en çok hangi görevleri erteliyorsun bu üçü arasında?
Evet. Kesinlikle. Hı hı. Yani, şimdi, ııı, Almancaya çok başlamak istiyorum çünkü, emm, yani, Almanca öğrenemediğim ve, hani, öğrenmek zorunda olduğum her an, eee, bir şekilde karşıma çıkıyor. Yani, komşularımız Alman, hani, böyle, çocuklarım okullu oldu, sürekli, hani, böyle, bir, emm, öğretmenlerden mail geliyor, veli toplantıları oluyor, ya, benim önceliğim şu an Almanca, bunun farkına vardım. Ama, emm, sürekli ertelediğim şey aslında Almanca kursuna, eee, bir türlü, eee, hep bir sonraki ay, bir sonraki ay dediğim, eee, dönem, eee, bu 1. 2'ncisi tamam ehliyet hadi o kadar önemli olma olmasın diyeyim, 2'nci hedefim olsun diyeyim ama, emm, yani, onda da problem yaşıyorum. Eee, bir türlü, eee, bir eh ehliyeti, hani, hangi kursa yazılabilirim onu bile ona bile bakamıyorum, yani, ye farklı bir semte, eee, taşındık. Bu semtte, eee, hangi eh eee, kurslar mevcut, hani, eee, Türkçe, eee, alabileceğim, eee, dil seçeneği mevcut mu, yani, bu bu sorunlar da var, eee, kafamda. Belki, eee, biraz daha kesinleştirsem, eee, bunları, hani, bir adım atacağım ama erteleme huyum, eee, maalesef burada da işliyor. Eee, biraz daha kendimi geliştirici, eee, durumlarda ertelemeyi daha çok yapıyorum sanırım, yani, hani, artık, eee, bir şeyleri hep bahane etmiştim. İşte, çocukla çocuklar var, işte, eee, daha 2,5 yaşındaydı oğlum, eee, henüz, eee, kreşe başladı. Hani, onunla beraber Almanca kursuna ne gidebilirdim ne de online alabilirdim çünkü o o hep vardı yanımda. Eee, am o yüzden de, hani, hep diyordum ki, emm, o bir kreşe başlasın da ondan sonra bakarım. E, şimdi kreşe başladı. Eee, şimdi, diyorum ki, işte, arkadaşlarımız gelecek, eee, yanımıza yu yurt dışından, işte, onları bir ağırlayalım da ondan sonra. Eee, onlar gidiyor, ondan sonra diyorum ki, ya, eee, şimdi, bir, eee, part-time iş buldum, işte, biraz ona ona, eee, yoğunlaşayım, biraz onu onunla, eee, hani, para kazanayım da ondan sonra kursa başlarım. Yani, hani, bu döngü hiç, eee, bitmiyor bende. Hep böyle onun önüne bir şey koyuyorum. Eee, sanırım ki başarı olamıy başarılı, eee, olmak başarılı olamayacağımı düşünüyorum bu alanda. Yani, dil yatkınlığım zaten yok. Sanki, emm, hani, hafızam da eskisi kadar güçlü değil, çabuk unutabileceğimi düşünüyorum ve, hani, dil de gerçekten çok nankör. Yani, konuşmayınca gidiyor. Eee, ondan dolayı da sanki, hani, öğrendi öğrensem de çabuk unutacakmışım gibi geliyor. Eee, bu sebeplerle aslında biraz da, eee, ertelemeyi yapıyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Evet. Hı hı. Evet. Anladım. Hı hı. Evet anladım. Şimdi, yani, benim sana aslında ilk tavsiyem burada şey olacaktır. Şimdi, sen de konuşmanda bahsettin. Hani, şimdi, Almanca bitirilebilecek bir dil değil ve, hani, bir Türkçe'yi bile ne kadar böyle, hani, hâlen daha öğrenirken aslında Almanca gibi, böyle, büyük dilde ve oranın da aslında, hani, orada doğup büyümediysen zor olur. Yani, benim burada tavsiyem bu tur, hani, bu tür görevlerde biraz da bitirmek, hani, çoğu zaman gerçekçi olmadığını, böyle, birazcık daha, hani, öğrenebilirsin. Hani, bunun yerine, belki, hani, bugün, işte, Almanca ile 10 dakika temas kuracağım ya da, işte, ehliyetle ilgili konuşacak olursak, ehliyetle ilgili sadece, işte, bir sayfa okuyacağım gibi hedefler koyarsan aslında sende birazcık baskıyı azaltacaktır. Eee, şimdi temas sürdükçe ilerlemenin, hani, kendiliğinden geldiğini de göreceksin. Hani, bu yüzden benim, hani, tavsiyem görevleri bitirmek, bitirmeyi hedef koyma yerine aslında onlarla birazcık daha temas kurma hedefi koyabilirsin diye düşünüyorum.
Doğru. Anladım. Doğru bir bakış açısı aslında, yani, ben hep aklımda, işte, Almanca var, ehliyet var, zaten, işte, bir yandan ev işleri var, çocukların sorumlulukları var, hepsi, böyle, bu yoğunluğun içerisinde sanki onlara yeterince vakit ayıramayacakmışım gibi ve öğrenemeyecekmişim gibi hissediyordum. Ama küçük hedefler koymak o anlamda, eee, başlamak için de çok büyük bir adım olacak. Eee, dediğin gibi bir 10 dakika 15 dakika, emm, zamanlarla başlasam, eee, alıştıkça da, eee, öğrendikçe de bunu ve gördükçe de aslında hem motivasyonum artacak hem de seveceğim. Eee, çok, eee, doğru bir bakış açısı. Yani, ben hep, böyle, eee, bu bunları, bunları yapacağım, şu hedeflerim var, işte, eksik kaldım, eee, he hep geride kaldım, hep bu düşüncelerle, eee, kendimi, böyle, demotive ediyordum ama küçük hedeflerle, işte, belki telefonuma indireceğim, eee, dil uygulamalarıyla gün içerisinde de elime telefonunu da çok sık alıyorum. Yani, hep gözümün önünde olursa, "ya, bir gireyim," eee, şeklinde hemen tıkladığımda, eee, ya Instagram'da sosyal medyada takılacağıma dil için, eee, belki daha, eee, keyifli hâle getirebileceğim platformlarda, eee, öğrenmek daha kolay olabilir. En azından bir başlangıç, eee, olabilir benim için, doğru söylüyorsun.
Hı hı. Tabii. Hı hı. Doğru. Katılıyorum. Katılıyorum, bir de bu belki, hani, senin içerisindeki bu mükemmeliyetçi yapıdan da kaynaklı olabilir. Hani, tam öğrenmeliyim, işte, eksiksiz yapmalıyım gibi düşüncelerin var olduğunu görüyorum. Ya, bunlar aslında ertelemenin en güçlü nedenleri olabiliyor. Şimdi, kendine bilinçli olarak eksik ama böyle yapılmış bir hedefi aslında hedeflemek de zihni rahatlatabilir. E, bu yaklaşım biraz da, hani, Almanca ve ehliyet gibi aslında hata yapma, korku olan alanlarda çok etkili olabiliyor. Eee, ben de, hani, buradaki tavsiyem de sana o mükle mükemmeliyetçi beklentileri bilinçli olarak, böyle, kendi kafanda birazcık onları düşürme. Bir de bir şey sormak istiyorum. Sen bu ertelediğinde, mesela başladın Almanca veya ehliyete, böyle, birazcık çalışmaya birazcık bakmak istedin. Hani, orada erteleme de senin o baskın olan duygun hangisi oluyor? Belki sıkılabiliyorsundur, hani, çocuklarının da olduğunu düşünüyorsun, zaman bulamama olabilir, eee, kaygılanma olabilir veya, hani, <sniffs> yeterince iyi yapamamam düşüncesi mi daha ağır basıyor?
Doğru. Hı hı. Evet. Evet. Ya, sanki bölünecekmişim gibi geliyor. Çünkü benim, eee, 2'nci hamileliğimden önce ben aslında Almanca kursuna ve ehliyete başlamıştım. Eee, o zaman ilk çocuğum, işte, yeni okullu olmuştu, kreşe başlamıştı ve ben kendimle vakit bulmuştum ama sonra 2'nciye hamile kalınca ben yarıda bırakmak zorunda kaldım ve, hani, o çabam aslında, eee, boşa gitti. Yani, hani, b b kurs, işte, 2 aylık bir kursa gitmiştim, ehliyetin de, eee, belli bir aşamasına gelmiştim derken, emm, hamileliğin getirdiği, işte, hem duygusallık hem yoruc yorucu uykus uyku isteği, hani, böyle, eee, o tür, eee, durumlardan dolayı maalesef devam edemedim ve, hani, yarıda kaldı. Eee, yarıda kaldığı için de kendimi aslında çok mutsuz hissettim. Yani, hani, ben tam, eee, başladım, kendimi geliştireceğim ve, hani, belli bir seviyeye geldim ve pat diye bırakmak zorunda kaldım. Bütün yaptığım, işte, göstermiş olduğum emek de aslında çöpe gitmiş oldu çünkü şu an hiçbir şey hatırlamıyorum. Eee, hem emeğim hem de param, eee, yanmış oldu. Şimdi tekrardan bölünecekmişim gibi, yani, bir duygu var içimde. Hani, ben ne başlasam gene de bitiremeyecekmişim gibi, eee, düşünce var. Aslında bu da yanlış biliyorum. <chuckles> Yani, isteği istedikçe, eee, olur ama bu düşünceye de tabii ki engel olamıyorum.
Anladım. Hı hı. Evet. Evet. Şimdi, hani, evet içerisi içinde gördüğüm kadarıyla, yani, ne kadar sürecek bilmiyorum hissi var. Aslında bu his, eee, zihni de kilitleyebiliyor. Hani, bunun yerine alarm kurabilirsin, böyle, sadece günde bulacağın o 15-20 dakika çalışmak, hani, görevle başka görevlerin varsa, hani, çocukların gibi arana net bir sınır koyabilir. Eee, zihin, hani, bu sınırlı çabayı daha kolay kabul edeceğinden dolayı, böyle, süre bitince devam etmek zorunda olmamak da aslında ertelemeyi ciddi şekilde azaltacaktır. Bir de, hani, Almanca ve ehliyet, böyle, zihinsel olarak zorlayıcı şeyler olduğundan en yorgun olduğun saatler onları koymak aslında ertelemeyi kaçınılmaz hâle getirebilir. Ev işleri gibi daha aslında otomatik görevleri bu düşük zamanlı, düşük enerjili zamanlara, öğrenme gerektiren işleri de aslında zinde olduğun o saatlere yerleştirmek başarı oranını arttırabilir. Hani, dediğim gibi zamanı sınırlı çalışma gibi kullanabilirsin. Örneğin, hani, günde 15-20 dakika birde bu günün düşük enerjili saatlerini o doğru görevle aslında eşleştirirsen senin için daha iyi olabileceğini düşünüyorum.
Doğru. Haklısın. Süper. Çok haklısın. Gerçekten, eee, sen, eee, söyledikçe aslında ne kadar doğru, eee, bir yol, eee, bulmanın mümkün olduğunu, eee, anladım. Ben, eee, çocukları yatırdıktan sonra, eee, çalışmaya başlıyordum. Yani, yap yapsam mı diye düşünüyordum ve tabii ki erteliyordum. Ama, yani, bütün günün yorgunluğu var, işte, çocuklar uyanabilir. Ya, böyle, hep, emm, yanlış zamanlarda, eee, yanlış, eee, atılımlar gerçekleştiriyormuşum. Ben en iyisi sabah çocukları okula bıraktığımda, eee, sakin kafayla, daha gün başlarken ve o enerjim bendeyken başlamam gerçekten en doğrusu olacak. Çok teşekkür ediyorum bütün tavsiyelerin ve güzel yönlendirmelerin için. Eee, iyi ki varsın diyorum, seninle konuşmak çok, eee, güzeldi.
Ne güzel. Hı hı. Tabii. Ne demek rica ederim. Eee, tavsiyelerimi beğendiysen ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Hoşça kal.